Eee bi birleştiren bir restoran olmasını isterdim. Yani, atıyorum insanların her gün gelip yiyeceği işte dürümdür ya da hamburgerdir, patates kızartmasıdır. Bu gibi şeylerin haricinde hani bir deneyim olaca deneyim olarak görecekleri bir restoran oluşturmak isterdim. Burada da özellikle, eee, her yeri gidip görmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani, sadece o yemeği bir yerde yemiş olmak değil gidip yerinde yemiş olmak çok önemli çünkü hani, şu anda ben yurt dışındayım ve burada gidiyorum işte, Türk yemeği yiyorum ama hani, burada yiyen birinin Türk yemeğini o şekilde bilmesi beni açıkçası üzüyor çünkü Türkiye'de biz çok daha güzel yiyoruz. Eee, hani, bu gibi durumlardan dolayı da restoran açtığım senaryoda kesinlikle restoranı açmadan önce çok farklı kültürlerin yemeklerini çok farklı ülkelerde, eee, belki de yemeğin geçmişine dair bilgiler de alarak yemeyi ve ona göre de bir menü oluşturmayı çok isterim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Kesinlikle evet, evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, evet, anladım çok gerçekten mantıklı dediğin şey, kı ben de katılıyorum. Peki, yani, gerçekten elinin lezzetli olduğunu da anlayabiliyorum. Yapmayı en sevdiğin yemekleri sorsam sana neler söylerdin?
Aslında şöyle biraz düşüneyim. Çünkü hani, bahsettim de biraz çok yemek yapıyorum. Hepsini de yaparken hani, keyifli bir şekilde yapıyorum. Ama özellikle yapmayı en sevdiğim yemek diye düşündüğümde aslında hamburger diyebilirim yani. Çünkü hani, eee, karnıyarıkta şaşırmış şaşırmıştın mesela içine mango koymama. Eee, hani hamburgerde de çok farklı şeyler deniyorum ve hepsi hoşuma da gidiyor. Eee, mesela özellikle ananas, ııı, ızgarada ananas koymayı çok seviyorum. Bence etle çok yakışıyor.
Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Ya evet çok ilginçti. Ne gibi mesela? A! O da çok il o da çok ilginçmiş ya.
Evet, hani, İtalyanlar biraz bu konuda belki kızabilir bana ama, eee, gerçekten de ben ananası pizzada da, ııı, hamburgerde de çok yakıştırıyorum. Özellikle ızgara yapıldığında çok güzel bir tat geliyor. Eee, onun yanında hani hamburgerde farklı şeyler denemeyi seviyorum evet, eee, ama en sevdiğim şeyi yapmak da neden hamburger çünkü et çok seviyorum ve özellikle köfte şeklinde et çok seviyorum. Ondan dolayı da hani, hamburger diyebilirim.
Evet. Çok ilginçmiş ya. Hı hı. Evet. Evet. Peki bir bir de tatlı mesela söyleyebilir misin? Yapmayı en sevdiğin tatlı.